<coughs> Jetzt wird mir der Hals rau, was ist denn? So, es kann aber auch sein, dass das von der Klimaanlage ist, denn und äh, und und ich fühle mich da eigentlich normalerweise gar nicht so wohl bei, muss ich dir sagen. Ähm, was ich doch gut finde, ist die die, äh, Geräte, die man ins Fenster stecken kann, auch 'ne Klimaanlage, halt nur kleiner. Und die benutzen die frische Luft von draußen, ja, und kühlen sie und blasen sie ins in die Wohnung. Ähm, wo diese hier, äh, im Haus drin, die nehmen die Luft aus dem Haus und wird grad wieder reingeblasen. Die wird gekühlt und die gleiche Luft wird wieder reingeblasen. Also, da kriegt sie ja gar nicht frische Luft bei. Äh, ja immer das Gleiche und ich denke, deshalb wird es auch so trocken. Mhm.
Mhm. Mhm. Genau, die macht die Luft so trocken. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm, mhm. Ja, ja, ja, ja, bestimmt, bestimmt, das kann schon sein. Ja, du, und 'ne andere Erfindung, ich habe grade die Waschmaschine vollgemacht und angeschaltet. Ich bin so froh. Ja, ja, ja, sag mal, bist du nicht froh, dass es Waschmaschinen gibt?
Ja, ja. Ja. Ja, was denn? Mhm. Hm. Meine ist gerade fertig geworden. Ja. Ja. Mhm. Doch, doch. <coughs>
Also, stell dir vor, wir müssen noch unsere Badewanne mit heißem Wasser füllen oder? Ja genau, den Waschzuber und dann, äh, die Wäsche rebbeln, darüber reiben und nein, also, ne, ähm, ja.
Ja, das Waschbrett hier. Aha. Hm. Ja, damals, das war schon 'n bisschen ich ich finde es immer witzig, wenn Leute sagen: „Ach, und gestern hatte ich frei und ich habe so viel gearbeitet. Ich habe die Wäsche gemacht.“ Ich denke: „Von was sprichst du eigentlich? Du machst das Zeug in die Waschmaschine rein, das Waschpulver und deine Waschmaschine macht doch alles. Das tust rein, das holst du wieder raus und da hast du so schwer gearbeitet? Von was sprichst du?“ <giggles> Ja. Ja. Mhm. Mhm.
Mhm. Mhm. Genau. <laughs> Ja, ja du du musst da dann noch die Sachen in den Trockner reinheben oder draußen aufhängen. Ja, aber <laughs> ja, wirklich.
Aha, ah. Ja, ne? Ja, ja. Ich hänge meine gerne auf. Ich habe hier schon Jah seit Jahren keinen keinen 13 Jahre lang habe ich keinen Trockner. Die hänge ich mir auf und, ähm, das das wird schön trocken, dann kann man das auch mal richtig bügeln ohne Starch, weißte, wenn man will. Und die Klamotten halten auch länger, denn im im Trockner erst mal benutzt das viel Energie und die werden ja richtig heiß. Und wenn d da das lint das Zeug, das da bei dem bei der Wäsche rauskommt, ne? Ja, ja, die Flusen. Ja, das ist ja, d die Klamotten werden immer dünner und so. Das einzig Gute ist, wenn du wenn du Hunde oder Katzen hast, und dann tust du solchen
Mhm. Ja. Mhm, mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm, mhm. Na, diese Flusen, die sich dann sammeln, ja. Mhm. Mhm, mhm. Dann gehen die Haare ab, ne? <giggles>
dann gehen die Haare raus. Das ist was Gutes. Ja, aber ansonsten
Ja. Ja, ja. J ja, ich ich nehme den auch nicht oft, ich finde auch, äh, grade wenn man die Wäsche draußen aufhängt und man zieht sie schon mal so 'n bisschen glatt und so, man spart sich oft das Bügeln. Also, dann, wenn die T-Shirts so luftgetrocknet sind, mein Gott, dann bügel ich die meisten nicht, also.
mag ich es nicht so. Mhm. Ja, frisch. Mhm. Ja, ja. Aha. Doch, doch. Mhm. Ja.

Ja, hallo, danke du. Mir geht's gut und dir?
Aha. Ah, prima, ja, ich würde sagen, ganz gut, ne? Äh, draußen scheint die Sonne, ähm, scheint wieder warm zu werden. Heute morgens so um 6 rum war's schon 81 und dementsprechend denke ich
Mhm, mhm. Ja. <chuckles> 'N heißer Tag, ne? Ja, ja. Also bei uns sind's auch schon heute Morgen um 7, 26 C draußen gewesen. Ich bin so froh, dass wir 'ne Klimaanlage haben. Also
wird wärmer heute. Mal sehen, pass Ja. Nicht? Aha. Ja, ja. Aha. Ja, doch, das das das ist richtig, ja.
ohne die ohne die wäre die Hitze hier überhaupt nicht auszuhalten im Haus. Also, das steht ja morgens in der Sonne, mhm.
Ja. Mhm. Ja, ja. Vor allen Dingen m mhm. Ja, siehst du, und und das bleibt, das das geht ja nirgendwo hin, das das, ähm, bleibt ja direkt in den Zimmern, ne? Ja, bei mir auch, ich hab so runtergestellt auf 75 und dann bin ich mit den Hunden raus und als ich zurückkam ich dachte: „Oh, das ist kalt.“ <chuckles>
Mhm. Ja, ja, klar. Mhm, mhm, mhm. Ja, ich habe es jetzt auch schon 'n bisschen höher gestellt, weil, äh, man muss ja auch 'n bisschen ans Energiesparen denken oder an die Kosten. <laughs> Aber, ja, ich bin echt froh, denn sonst könntest du ja überhaupt gar nicht mehr richtig arbeiten, ne? Grade wenn man so 'n Haus hat, wo äh, das nicht so toll isoliert ist, also, ja.
Ja, ja. Mhm. <coughs> Ja, mhm. Ja, ist richtig. Mhm. Ja, do das ist richtig, ne? Äh, die I Isolation kann natürlich auch kann angehen, denn wenn es we warm drin wird, dann bleibt es auch warm, ne? <chuckles> Das ist nicht unbedingt immer etwas gutes, ne? Ja, ja, ne? Ist so.
Mhm. <giggles> Ja, stimmt. Da hat man den Salat. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, aber so ja, ich bin froh über die Erfindung der Klimaanlage, dass wir da so was haben, was einem auch die heißen Sommertage angenehm macht.
Na ja. Ja. Das ist richtig. Aha. Ja, ja. Was ich auch gut finde